Hm, das ist tatsächlich ein Mix. Also, ähm, manchmal habe ich zuerst die Idee für eine Figur. Zum Beispiel bei einem äh bei einem Projekt, äh, das ich vor Kurzem begonnen habe, hatte ich zuerst die Figur eben für eine eine Schwertkämpferin, die auch Historikerin ist, äh, also, eine, die in der modernen Welt Historikerin und Schwertkämpferin ist. Letzteres natürlich nur zum Sport. Äh
Mhm. Ah. Mhm. Starke starke Frau, sehr schön. <chuckles>
genau, genau. Und, ähm, diese Frau wird dann eben, ja, quasi Narnia-mäßig, äh, in eine andere Welt transportiert, wo eben Leute, äh, ja, äh, so im Fantasy-Stil kämpfen, also, mit so übergroßen Waffen auf sich einschlagen. Und das ist natürlich nicht so, wie Schwertkampf in der echten Welt funktioniert. Und und mit diesem ja, mit diesem Gegensatz spiele ich dann etwas.
Mhm. Oh, super. Mhm. Aha, ja. Ja. Ach, das ist ja toll. Und als du dir die vorgestellt hast, also, wo hast du so die Ideen hergeholt? Hast du davor auch so 'n ähnliches Fantasy-Buch gelesen oder irgend 'n Film gesehen, äh, wo dir irgendwie 'ne Inspiration gegeben hat, oder wie?
Mhm. Äh, ja, tatsächlich, also, für das für für das Buch an sich habe ich Inspiration zum einen von, äh, dem Genre, das nennt sich Isekai, geholt. Das ist in in Japan grade ein sehr beliebtes Genre, in der es eben darum geht, gesagt Narnia-mäßig, in einer Fantasiewelt sozusagen transportiert zu werden. Ähm, ja, und die 2. Inspiration ist tatsächlich ein Buch, das ich vor wenigen Monaten erst gelesen habe. Das sagt dir vielleicht was. Äh, es ist „A Court of Thorns and Roses.“ Äh, ja, ein ein äh, ein recht quasi der letzte Schrei im Fantasy-Genre grade. Äh.
Mhm. Mhm. Ah, spannend. Mhm. Mhm. Oh, spannend. Geht das so in die Richtung von Terry Pratchett oder ist das ganz anders?
Es Äh, nein, tatsächlich ganz anders. Terry Pratchett ist natürlich auch 'ne große Inspiration für mich, grade im Stil. Der Mann schreibt ja genial. Aber nein, äh, „A Court of Thorns and Roses“ ist ist eine Romanze im Kern.
Ganz anders, okay. Mhm, mhm. Ja, mhm. Ah, okay, du willst, also, auch mehr Romanze reinbringen, also, dass das 'n Mix ist aus Fantasy und Romanze ode wie?
Genau, genau. Ja. gen ganz genau. Und, äh, das, äh <chuckles> die Inspiration bei „A Court of Thorns and Roses“ war weniger: „Oh, das ist so toll, das möchte ich auch machen“ und mehr: „boah, das kann ich besser machen.“ Äh. <chuckles>
Mhm. Mhm. Ah, das ist gut, wenn das 'n Ansporn ist. Ja, sehr schön. <chuckles>
Genau es ist, äh insofern hat das natürlich Einflüsse und da, ja, ist die ist die Protagonistin grade, äh, quasi parallel mit der Welt entstanden und mit der Geschichte beziehungsweise die Geschichte richtet sich auch tatsächlich nach diesem Konflikt aus. Eine Frau des 21. Jahrhunderts trifft auf diese Fantasy-Welt mit ihren teilweise archaischen Wertevorstellungen.
Mhm. Mhm. Ah, ja.